Ayan hello! Magandang umaga!
Hello! Magandang umaga! Happy weekend!
Ayan, kamusta ka naman?
Ayan nagpapahinga kasi pagod eh, napagod buong week so parang ngayon, tamang chill lang tapos mal maganda yung panahon eh, medyo malamig. So ako'y nakahiga lang, tamang usap lang. Pero ayun eh, oo, parang minsan pag mga ganitong panahon masarap mag senti eh, masarap mag kumbaga mag mag-relapse. So oo, pero ayon, ano ba yung ano, um, kung kung mag manghihingi ng tulong sa'yo yung parang tao na hindi makapag-move on. Pa'no mo siya tutulungan? Ano yung sasabihin mo sa kanya?
Ah Wow! Kaya pala. Oo. Oo. Ayan, pinaka-una kong sasabihin talaga, yung out of sight, out of mind Kasi yun din yung nakatulong sa'kin 'no? Siyempre, ah, yun nga tinapos niyo na yung kung anong meron kayo pero nakikita mo pa rin sa social media ganyan na, nakikita mo pa rin mga post niya, yung story niya mahirap mag-move on kapag lalo na kung gusto mo talaga yung tao at ayun, mm. <chuckles> Kapag tinanggal mo siya sa social media mo, hindi mo na talaga siya nakikita ganyan, hindi mo na rin siya maiisip at mas magiging madali siya para sa'yo. Tas ano rin, isa pa rito yung mag-focus ka sa mga taong nasa buhay mo pa, yung mga kaibigan mo. Ayan, mga pamilya at gumawa kayo ng mga bagay na talagang makapagpasaya sa'yo para malimutan mo yung sakit. Ayun, ikaw ba?
Mm. Oh. Mm. Oo. Mm. Oo. Through detachment talaga 'no? Mm. Ayan totoo. Mm. Mm. Ayan. Oo. Ayan, ang ganda nung sinabi mo na out of sight out of mind Totoo yun kasi minsan eh, I mean ako dati din parang
Mm.
parang kahit yung wala na, titingnan pati sa social media 'di ba? Parang tsine-check mo pa din. So, siyempre hindi hindi mo talaga ano kumbaga mas magiging mahirap para sa'yo. Although may mga bagay talaga na alam mo yun minsan kahit di mo nakikita talaga mismo siya pero bumabalik yung mga memories na na parang, ah, ito ginawa ko kasama siya, ah, itong lugar na 'to napuntahan ko kasama siya. Di ba may mga ganun pero alam mo yun nandun din talaga yung ano eh, kumbaga, it's okey parang nandun talaga normal na aminin natin na masakit na naaalala natin yung mga ganun. Kahit siyempre ginagawa na natin yung best natin pero ayun eh. Kumbaga, siguro yung mahirap dito is kumbaga iwasan natin na isipin na baka kasalanan natin kung bakit nawala, though puwede naman natin i-acknowledge before, 'di ba pero kung yong hanggang matagal na andon pa din wala na eh, tapos na kumbaga nangyari na wala na din tayong magagawa. Oo. So, siguro, oo.
Oo. Ayan. Oo.
So kumbaga parang ano 'no, Parang kung nakapaghingi na naman ng kapatawaran, kung naging magaan na 'di ba? Okey na yun and ang ganda din nung sinabi mo na mag-focus na lang dun sa taong meron tayo ngayon kasi minsan hindi natin napapansin sa paggagan'to natin or kumbaga
Ayun.
um, sa hirap natin sa pag-move on talagang lumalayo yung loob natin sa iba and mas nawawala yung yung pansin yung koneksyon natin sa mga koneksyon talaga na dapat natin mas pahalagahan 'di ba?
Kaya. Oo. Yun nga oh, yun nga yung mahirap eh. Yung kunwari, ah, nasaktan ka ganyan yung mas ina-isolate mo pa yung sarili mo. Parang dun ka mas malulunod sa kalungkutan, kaya dapat yon, ah, lumabas ka kasama yung mga kaibigan mo, may mga bagay na kayong gawin para mawala yong isip mo don sa problema. Kasi para sa akin yun talaga yung pinakamabisang gawin dahil ayun mare-realize mo rin na may mga taong, ah, nagmamahal pa rin sa'yo, pinahahalagahan ka ganon. Tsaka bukod pa dun yung mag-focus ka rin sa sarili mo. Pwede gumawa, mm, pwede ka rin gumawa ng mga hobby o kaya yung mga gawain na hindi mo nagagawa habang nandoon pa yung taong yun, 'di ba? Yun tapos.
Mm. Oo. Mm. Ayan, oo. Mm. Mm. Mm. Ayan! Pinaka the best. Totoo, totoo.
Ayun, sang-ayon din ako sa sinabi mo na minsan ah yun nga may mga lugar na pupuntahan ka at maa maaalala mo 'yong mga alaala niyo, di ba? Pero parang okey lang naman siya kasi parte talaga yon eh, at dapat tanggapin natin yon na dadating din yong panahon na maiisip natin, maaalala natin yong mga memories na yon pero hindi na siya masakit di ba? Sine kahit papa
Mm. Mm. Oo. Tanggapin natin ah.
Naging parte pa rin siya ng buhay natin 'di ba? Ayun.
Mm. Tanggapin natin na kumbaga minumulto pa din tayo. <chuckles> Pero pero yun nga eh, talagang ganun talaga yung buhay kasi ang ganda nung sinabi mo na-realize ko lang din na oo nga na dapat kumbaga um, i-distract natin yung sarili natin. Humanap tayo ng ibang pagkakaabalahan kasi naalala mo yung mga gan'tong thoughts, yung mga yung mga gan'tong relapses nangyayari siya madalas kapag mag-isa lang tayo. Kasi dun natin, dun tayo nakakapag-isip, dun natin kumbaga minsan ano eh, wala yung yung utak natin kung saan so parang may tendency na stalk natin or talagang ano 'di ba? Pero ayun talagang dapat kumbaga maghanap tayo ng ibang pagkakaabalahan kasi hindi naman katapusan ng mundo eh, 'di ba? Ang parang kumbaga, ang dami pang pwedeng gawin. Pero ayun nga dahil sa gagawin, ano pa ano ba yung ginawa mo or pwede nating gawin kapag ano, kapag kailangan natin or gusto nating maibsan yung lungkot?
Ayun lang. Oo. <chuckles> Ayun. Totoo. Ayon. Totoo yan 'no. Ah, siguro, ayun nga gaya ng nabanggit ko kanina, yung paglabas kasama yung mga kaibigan tsaka yung pakikipag-usap sa kanila, yung ilabas mo lang kung ano yung naiisip mo yung nararamdaman mo. Kasi para sa'kin nakakagaan talaga siya ng loob, yung alam mong may mga taong nakikinig sa'yo at handa kang tulungan di ba? Yung mahaba yung pasensya kahit minsan alam mo yun medyo Pero ganun talaga eh, proseso talaga yan, yung paghi-heal sa isang masakit na pangyayari 'no at
Mm. Mm. Totoo. <chuckles> Paulit-ulit. Totoo, yun yung bagay na dapat hindi naman natin minamadali 'no?
Totoo, dapat tanggapin natin na yon nga, minsan magkakaroon ng relapse, babalik yong sakit pero pagkatapos non mapapagtanto mo rin na parang mas naging okey ka rin habang lumilipas yong panahon 'di ba? Sabi nga nila parang yong oras na lang yong makakapagpa-ano, okey sa'yo.
Oo. Mm. Oo. Ayan. Time heals talaga kumbaga 'no. Pero yun nga, dahil sinabi mo, ako kasi ano eh, parang kapag gan'to hindi talaga ako ma-open kumbaga kapag kasama ko yung mga kaibigan ko parang mas o though minsan meron din naman pagkakataon kapag gusto nila ng tea, gusto nila ng update, ng tsismis. Ganun, nashe-share ko pero usually kasi kapag gan'to, gusto ko paglalabas kasama sila kumbaga iba na yung i iba na yung iniisip or talagang magiging masaya 'di ba? Oo. Siguro sa pamilya naman, sa magulang parang tamang sabi na break pero hindi na maggo-go on details pagdating sa kung ano yung rason or ano bakit talaga. Pero ikaw ba sa tingin mo? An ay para sa'yo sino yung taong kumbaga nilalapitan or parang pinagkakatiwalaan mo kapag gan'tong nahihirapan ka?
Ah. Oo. Talagang distraction. Ganyan. Ah. Ako talagang kaibigan, may bestfriend din ako na pinagsasabihan ko na ayan, ah, kasi mahirap na magsabi sa pamilya lalo na kapag mga ganitong bagay. Parang paraan na rin yun, ah, para proteksiyonan kung ano yung pinagsamahan niyo 'di ba? Kasi baka mag-iba pa yung tingin, ganon, 'di ba? At tsaka ayun di rin natin alam baka may masabi kaya mas komportable at mas okey na para sa'kin sa kaibigan na magsabi. Kasi ayun yung walang panghuhusga ganyan. Yung pagbibigay rin ng payo, nakakatulong din yung mga payo nila minsan, na kunware ayun nga, na 'wag ng, ah, tingnan yung mga social media ganyan, ah, 'di ba? Mas
Mm. Mm. Totoo, totoo. Oo. Mm. Mm. <chuckles> Out of sight out of mind
Mas mapapadali talaga yung proseso kapag ganon. Tapos kapag kasi mga kaibigan alam mong, ah, kahit anong mangyari nandiyan sila para sa'yo. Tapos yung talagang suporta lang 'no? Yung ayaw ayaw ka nilang masaktan, yan maganda lang yung hangarin nila. Kaya ayon sa kanila ako nagsasabi. Ikaw ba may, ah, kaibigan ka ba na pinagsasabihan kahit nga sabi mo kanina parang hindi ka masyadong open, ganun?
Mm. Totoo. Mm. Mm. Ayan. Oo, mer meron naman. Sobrang ano lang, kumbaga dalawa lang. Parang tawag dun yan, yun yung parang talagang kumbaga matalik kong kaibigan na parang nakita niya na, ah, kasama ko na siya kung, ah, um, almost sa mga previous pang relationships. So ayun di naman porket, um, tawag dun nandiyan sila eh, kumbaga dapat nagbigay ng solusyon pero minsan talaga sobrang sapat na may nakikinig kumbaga, kumbaga nararamdaman natin na yung suporta nila, yung kumbaga, um, sabihin natin ano pakikiramay 'di ba. Pero ayan eh, kumbaga yung mga gan'tong mga ano tao talagang makikita natin na ano eh, may mga iba-iba silang karanasan. Pero yung iba kumbaga sakto din sa'tin kinailangan din natin 'no. So ayun, maganda din naman talagang kumbaga okey din masarap din sa pakiramdam 'di ba? Pero ayun eh, siguro sa magulang, sa pamilya kasi medyo awkward eh, yung mga gan'tong di kami talaga open sa mga gan'tong bagay eh, so parang parang medyo uncomfortable talagang nago-goosebumps ako kapag mga gan'to eh.
Hm. Oo. Ayon. <chuckles> Toto Yon. Totoo. <chuckles> Oo. Kaya nga yong iba na sobrang open parang nakakahanga. Eh, 'pag sa'kin, parang medyo uncomfortable nga siya, gano'n <chuckles> ayun.
Pero mm. Oo, 'di ba? Feeling ko may ano may hangganan, kasi parang okey na napakilala pero yon nga ang ganda din ng sinabi mo na baka magbago pa yong tingin, 'di ba? Okey din naman na alam mo yun, kung ano lang 'yong naiparamdam nung tao na yon sa kanila don na lang din. Yon na lang din yong babaunin nila kasi mahirap mamantsahan yong ganon eh. Kasi actually hindi natin alam 'di ba? Ano, I mean para sa mga ibang cases nagbabalikan yung mga gan'tong tao. So, mahirap na kumbaga, um, napalitan na yung pananaw nila dun sa tao tapos biglang bumalik. So, talagang kumbaga iniingatan din natin kumbaga ito din yung way natin na pagpapakita ng pagmamahal natin dun sa tao kahit alam mo yun, kahit wala na tayo kasi, lalo na kapag ano kapag yung break up niyo is healthy naman 'di ba? Tapos hindi naman ano, so mahirap din talaga. Pero sa tingin mo ba gaano kahalaga yong oras, kasi sabi natin time heals 'di ba? Ga'no ba talaga kahalaga yong oras sa proseso ng alam mo yon paghilom, ah, pagtanggap, tapos pagpapakalma ng puso o isipan?
Oo. Totoo. Yon nga eh. Ayan. Totoo. Hmm. Yun nga. M Ayun. Sobrang halaga ng oras kasi yun nga lalo na yung paghilom hindi siya dapat minamadali at ayun proseso nga talaga siya 'no? May mga panahon na babalik yung sakit, pero pagkatapos nung ilang oras na 'yon, okey ka na ulit, 'di ba may mga ganun? At dapat tanggapin nga natin yung ganun, na hindi porket bumalik yung alaala o yung sakit na naramdaman mo, eh, back to zero ka na 'di ba?
Mm. Ayan, totoo. Tsaka ano eh. Oo, tsaka mahirap na kumbaga ito lang yong ano, ah, it siguro sa past ko siguro ano, ito lang talagang natutunan ko ngayon kasi iba na eh. Kumbaga iba na yong priorities natin eh, dati nong nong umaa nag-aaral tayo talagang kumbaga, ah, landi kung landi iba may kumbaga may extracurricular 'di ba? And 'yon eh, pero ngayon kumbaga, okey din talaga na
Dapat i-acknowledge mo rin. Iyon. Kaya nga eh.
Siguro sa iba parang negative na, pero para sa'kin okey din talaga, na yung partner na makita natin ngayon. Kumbaga alam nila na hindi yung relationship yung prio priority natin ngayon na han na kaya nilang kumbaga tanggapin na ilalagay natin sila sa mas mababa kasi sa totoong totoo ah, parang ano eh, iba yung kumbaga talagang gusto natin mangyari ngayon, talagang may hinahabol tayo kasi di rin naman tayo patanda.
Ay ah, oo. Oo.
And mas maganda din na capable tayo, na mas mahal din natin yung sarili natin minsan. Kasi kapag mas mahal natin yung sarili natin mas kaya din natin magbigay ng pagmamahal sa iba 'di ba? Ayan, oo.
Yun nga. Totoo yan. Mm. Ayan, oo, totoo. Napakaganda ng sinabi mo. Dapat yung priority natin yung sarili natin kasi hindi tayo makapa makakapagpa ma ayun makakapagbigay ng pagmamahal kapag di natin mahal yung sarili natin 'di ba? Tapos ano may iba-iba na talaga tayong priority na sa buhay at siyempre mas yung seguridad mo 'di ba at yung future tsaka yung mga gusto mong maabot lalo na sa panahon ngayon, hirap ng buhay kaya dapat talaga hindi ipriority yung relationship 'no. Hindi katulad nga nung bata pa tayo, nung nag-aaral tayo na parang yun din yung iniintindi natin, crush-crush ganyan. <chuckles>
Mm. Ayan, totoo. Mm. Oo. Ayun nga eh. Mm. Totoo. Di ba? Mm. <chuckles> Yun nga eh. Sig siguro ano, maganda na na-build siya mga mga before grumaduate 'no? Pero swear, macha-challenge talaga after ano eh, after graduation tapos naghahanap na ng first job. Pero yan, yung mga lumalaban diyan kaya naman, kaya naman so talagang tuloy lang, ayan.
Iba na yung focus mo talaga sa stage ng buhay na ganito 'no, <chuckles> ayun.
Mm. Oh, ayan totoo. So ayun, marami akong natutunan. Grabe! salamat sa, um, sa oras mo. Oo.
Ayun, maraming salamat din. Natuwa ako sa usapan natin.
Ayan, ingat ka palagi!